Então ela vive uma rotina, assim, eh, muito saudável, sabe. Ela vai para academia e tudo, e, aí, quando a gente vai fazer ah, as marmitas, né, que a gente organiza para semana, porque a gente não tem muito tempo de cozinhar todos os dias, então, quando a gente vai fazer as marmitas a gente acaba indo cozinhar junto e quando a gente vai preparar os alimentos, eu prefiro, ali, um uma carne, um bacon, eh, coisas, assim, que ela não não gosta muito, ela prefere brócolis, jiló, legumes, e ela quer que eu também eu tenho essa alimentação assim, só que, hum, é difícil para mim, né, porque, eh, legumes, assim, não me sustenta e, aí, às vezes, eh, que eu vou falar isso com ela ou a gente tá ali cozinhando junto, acaba que causa um atrito, sabe. E, aí, eu tenho me chateado um pouco, assim, e não tenho sabido lidar tanto, eh, muito bem, como abordar isso com ela, porque eu quero também ter uma alimentação mais saudável, só que não tem como ser igual, porque a proporção é diferente, sabe. E, aí, eu estou meio perdido assim.
Uhum. Sei. Uhum. Sei. Uhum. Claro, olha, eu acho que a o primeiro passo e e mais importante, você já estabeleceu como um certo para você mesmo, que é a sua saúde. Então, assim, eu acho bem interessante da sua parte saber que de fato isso não é uma frescura dela, não é uma coisa que alimenta da sua ca da cabeça dela, ela de fato se preocupa com a alimentação e ela gostaria que você também sentir seguisse um lifestyle mais saudável, isso você concorda?
Uhum. Sim, sim, sim, total.
Isso você você tá de acordo?